Ehm, a n no di diciamo nel momento esatto in cui cioè nel momento dal momento in cui inizio a stendermi nel letto, tra virgolette, inizio a "rilassare il mio corpo", eccetera, eccetera, ecco che lì dopo allora sì, possono arrivare questa tipologia di pensieri, assolutamente.
Okay. Ma questa è una cosa che ti accade spesso?
Allora, c'era un periodo in cui mi accadeva, ehm, molto più spesso. Nel senso ti parlo magari quest'estate tra tra luglio e agosto, okay, diciamo così. Mi capitava abbastanza spesso. Adesso, fortunatamente, un po' di meno, forse perché me cioè, mhmm, me meno rispetto a quest'estate, che magari mi sono già fatto il callo, però devo dire che ultimamente, nelle ultime 2 settimane, sta raffio raffiorando un po' troppo spesso rispetto a qualche mese precedente, tipo non so ottobre o novembre e quindi, <tsk> mhmm, sto iniziando a preoccupare, che magari c'è qualcosa che non va e che devo cercare di risolvere, ecco.
Okay. Chiaro. Senti, ma quando ti metti a letto, per quanto tempo resti sveglio prima di addormentarti? Cioè quanto ti impatta? Quante ore ti servono? O comunque magari 1/2 ora, 1 ora?
Eh. <exhales> Allora, s mi ricordo quando non avevo alcun tipo di problema e mi sentivo, tra virgolette, e e "a posto, tranquillo." Adesso che anche 30 minuti mi bastavano, ma perché semplicemente stavo lì a rilassarmi un attimo, era giusto un modo un attimo per staccare, mentre adesso ci posso mettere da 1 ora o anche nura 1 ora e mezza, quando mi partono i "pensieri brutti", tra virgolette.
Okay, chiaro. Senti, facciamo un po' di introspezione a livello generale. Avevi una routine serale specifica, quando avevi quei 2 lavori? E eventualmente da luglio, comunque da quando è successo, luglio agosto, giugno luglio, uhm, che comunque hai iniziato ad avere questi problemi. Ci sono stati dei cambiamenti nella tua routine?